Ouais, ouais, il faut qu'elle apprenne de ça, il faut qu'elle passe au-dessus, c'est ça. Ouais comme parce que si on apprend à parce que peut-être pas pour manipuler négativement, mais même quand même positivement, tu fais: «Ah, je veux aider cette personne, je vais lui enlever cette émotion», mais au final, bah, peut-être que ça l'empêche d'apprendre aussi, peut-être, ouais, ouais.
Tu vois? Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, mmh mh. Ouais. Oui, oui. Voilà. Exactement, mais c'est c'est exactement ce ce genre de situation dans lesquelles j'ai où j'ai j'ai absolument pas envie de de de de tomber. Tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais, alors que lire les pensées, je me dis, bah, mmh, pour les pour le même cas d'école, tu te dis, heu, «ah bah, je tu as tu as une émotion avec quelqu'un ou tu apprends tu» parce que des fois tu sais, quand il y a les émotions, tu on il y a il y a une réaction trop brutale aux émotions. Il y a la colère, il y a la tristesse. Alors qu'en arrivant à lire dans les pensées, quand la personne elle se met en colère ou elle se met triste, tu peux des fois, bah, il y a il y a il y a des choses que les 2 se disent pas tout et puis peut-être, qu'on peut lire dans les pensées et puis aider à résoudre le problème, ouais.
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, Mmh mh. Ouais, mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Ouais, bah oui, un petit ça. Bah oui, hein, bien sûr, voilà, voilà. Après heu, c'est quand même un petit peu de l'indi l'indiscrétion.
Heu, ah oui, ouais, ouais. Après moi ça va, de je pars du principe que rien à cacher, c'est mieux, mais
Voilà, tu vois? Oui, oui, ah bah, si si vous partez de du principe que vous n'avez rien à cacher, si on avait tous la capacité de lire dans les pensées, alors là, franchement, je sais pas comment je on on mmh, ouais, on pourrait plus aider les autres et puis aussi on pourrait tout le monde tout le monde saurait, heu, ce que ce que pense l'autre sur le moment à l'instant T.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, on pourrait plus aider les autres du coup, ce serait bien. Plus altruiste, heu Ouais, ouais parce que tu sais des fois, on on fait transpirer ce qu'on veut, on on on dit ce qu'on veut, mais des fois il y a des on n'ose pas dire la vérité ou des trucs comme ça et c'est ça qui fait que les émotions arrivent, ouais.
Tu vois? Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Voilà, mmh mh, aider. Voilà, c'est ça donc heu, voilà, je préfère ouais et je préfère lire, heu, les, hem, les pensées. C'est bien plus pratique et puis bah, après, je préférais quand même être la seule.
Ouais, parce qu'on a peur, ou heu ouais. Ouais. Ouais, peut-être La la seule ouais ah oui, oui, ouais.
Ouais. Heu, ouais, mmh, bah ouais. Bah, c'est plus avantageux.